อา พอดีเพิ่งได้โอกาสเนาะซื้อบ้านใหม่ แล้วก็ได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านหลังเนี้ยค่ะ แต่ก็เป็นพื้นที่ที่ใหม่มาก ๆ เลย คือเป็นโซนที่เราแบบว่าค่อนข้างที่จะไม่รู้จัก แล้วก็ไม่ชำนาญกับทางด้วยอะค่ะ บางทีนะเป็นหมู่บ้านที่มันค่อนข้างจะเงียบ ๆ ด้วยอะค่ะ ซึ่งเราต้องบอกตามตรงว่าเรามาจากแบบหมู่บ้านที่เป็นแบบว่าทาวน์เฮาส์ติด ๆ กันอะค่ะ แล้วก็มาซื้อบ้านเดี่ยว เราอะค่ะต้องมีการปรับตัวอย่างมากเลยอะค่ะ เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างเหงา บ้านเดี่ยวอะค่ะ ก็เขาก็จะเป็นแบบบ้านใครบ้านมัน ตอนกลางวันก็จะไปทำงานเนาะ พอตอนเย็นน่ะค่ะเขาก็จะกลับมา แล้วเขาก็เหมือนจะแยกตัวเข้า เข้าไปที่บ้านของแต่ละคนน่ะค่ะ ซึ่งแบบว่าเราก็รู้สึกว่า เราไม่คุ้นเคยกับ เอ่อ วิถีการใช้ชีวิตแบบนี้เลยอะค่ะ เราอยากจะรู้ว่า เราอะควรที่จะปรับตัวยังไงบ้าง ได้บ้างอะค่ะ?
อ๋อ ครับ อือ อ๋อ ครับ เออ อยากจะสอบถามเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งว่า ว่าบ้านเดี่ยวเนี่ย อันเนี้ยมัน มันเป็นโครงการของบ้านจัดสรรด้วยหรือเปล่าอะครับ? แล้ว แล้วในกลุ่มบ้านพวกโครงการ อย่างเงี้ย บางทีเขาอาจจะมีเป็นกลุ่ม LINE อะไรอย่างเงี้ย ก็ ก็ไม่ทราบว่าทางคุณน่ะมี มีบ้างหรือเปล่าอะครับ?
อ อ๋อ มีค่ะ เอาจริง ๆ ก็คือเป็นหมู่บ้านจัดสรรเนาะ ต้องบอกตามตรงเลยว่าเป็นหมู่บ้านจัดสรรที่มีหมู่ ที่มีบ้านน่ะค่ะ ไม่ ไม่ได้เยอะมากเนาะ ซึ่งแบบว่าบางหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านใหญ่ ๆ อะค่ะ เขาก็อาจจะมีประมาณ 100 หลัง ค 200 เนาะ ของเราเนี่ยค่ะ มีแค่ประมาณ เอ่อ 30 ได้ค่ะ 30-40 เนี่ยแหละค่ะ เราก็ไม่ได้นับอย่างชัดเจนเนาะ คือมันค่อนข้างจะน้อยอะค่ะ แต่ก็ถามว่ามีกลุ่มหมู่บ้านไหม ก็มีนะคะ แต่เขาก็จะเอาไว้แบบว่าเจรจากันเรื่องเกี่ยวกับ เอ่อ มีคนเข้ามาในหมู่บ้าน หรือว่ามี เอ่อ เขาเรียกว่าไรอะ เหมือนประมาณว่า ถ้าเผิ่อสมมุติมีกิจกรรมหมู่บ้านวันนี้ ๆ อะไรเงี้ยค่ะ เขาก็จะบอกเนาะว่า อา มีกิจกรรมตรงไหนบ้าง
อ๋อ ครับ อ๋อ โอเค แล้ว แล้วส่วนตัวคุณเองอะ ได้ ได้ย้ายมาอยู่ใน ในบ้านใหม่หลังเนี้ย คือนานเท่าไรแล้วเหรอครับ ประมาณกี่เดือนแล้วนะครับ?
อืม ถ้าเผื่อย้ายมา ใช่ไหมคะ เอาจริง ๆ เนาะ ตอนที่เรามาซื้ออะค่ะ เราก็นาน ๆ ทีมาค่ะ น่าจะประมาณอาทิตย์ 2 อาทิตย์ ได้ประมาณเกือบปีอะค่ะ แต่ถ้าเผื่อได้ย้ายมาอยู่จริง ๆ เลยอะค่ะ ก็น่าจะต้นปี ต้นปีเนี้ยค่ะ ก็น่าจะประมาณ 11 เดือนได้แล้วอะค่ะ เกือบปีแล้ว
อ๋อ ครับ เพียงแต่ว่าก็ ก็จะรู้สึกเหงา ๆ บ้าง อะไรอย่างงี้บ้าง อ๋อ ก็เนื่องจากแบบทำความรู้จักกับใครในหมู่บ้านได้ยาก ใช่ไหมครับ ซึ่ง ซึ่งเรื่องเนี้ย จริง ๆ แล้วก็แนะนำว่าอาจจะค่อย ๆ เริ่มจากการทำความรู้จักผ่านทางพวกเทศกาลต่าง ๆ อย่างเงี้ยก็ได้อะครับ ซึ่งไอ้พวกเทศกาลต่าง ๆ ทีมันก็เป็นโอกาสที่ดีเนาะ แล้วถ้าเกิดว่า เอ่อ ในส่วนกลางอะเขาจัดกิจกรรมด้วยเนี่ย อันเนี้ยก็แนะนำว่าให้พยายามเข้าร่วมก็ได้ แล้วก็อาจจะพยายามไปทำความรู้จักกับคนต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน รวมไปถึง เอ่อ วันสำคัญ ๆ อย่างเช่น การประชุมประจำปี อะไรอย่างเงี้ย อันเนี้ยแนะนำให้เข้าร่วมเลยอะครับ มันก็จะเป็นตัวช่วยแบบสร้าง ทำความรู้จักกับคนในหมู่บ้านเพิ่มเติมได้บ้าง รวมไปถึงแบบพวกเทศกาลต่าง ๆ อันเนี้ย จริง ๆ แล้วเราอาจจะไม่จำเป็นต้องรอส่วนกลางก็ได้ เราอาจจะแบบ เออ อาจจะทำอาหาร อะไรอย่างเงี้ย เราก็ไป ไป ไปมอบให้เขา อย่างเงี้ย เนื่องด้วยในเทศกาลต่าง ๆ เนี่ย เพื่อทำความรู้จักกันว่าอย่าง ก็ได้เหมือนกัน มันก็จะช่วยเพิ่มความรู้จักกับบ้านใกล้เรือนเคียงได้อยู่ครับ
ใช่ค่ะ อือ! อืม อือ อือ อา ก็โอเคนะคะ เป็นคำแนะนำที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ เพราะว่าบางทีเนาะ ช่วงแบบว่าที่มีกิจกรรม หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็ไม่ค่อยว่างเนาะ บางทีอะค่ะ เราก็ลืมไปเลยค่ะว่า เราต้องให้ความสนใจ หรือว่า เอ่อ ความสำคัญกับตรงนี้ด้วย บางทีนะคะเราก็แบบว่าปฏิเสธไปว่า เออ เราแบบว่าไม่ว่าง หรือว่าไม่สะดวกไป อะไรอย่างเงี้ย อาจจะให้เขาส่งเป็นเอกสารน่ะค่ะมาให้ที่บ้าน อย่างเงี้ยค่ะ เราก็อาจจะต้องแบบพิจารณาใหม่แล้วว่า เออ เราควรที่จะไปร่วมงานกับเขาบ้างดีกว่า เพื่อที่จะให้เราเนาะสานสัมพันธ์กับแบบเพื่อนบ้าน เพราะว่าเอาจริง ๆ แล้วอะ เออ หลัง ไม่ เขาเรียกว่าไรอะ อ่า ในหมู่บ้าน เราอะมีไม่กี่หลังคาเรือนเลย ก็คืออาจจะแบบว่าไม่ได้เจอแบบว่าเยอะแยะอะไรขนาดนั้น เพราะว่า อ ถ้าเกิด สมมุติมีแค่ 30 หลังคา ก็อาจจะประมาณ 10-20 คน เขาก็อาจจะแบบว่ามาคุยกัน อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ?
ใช่ ครับ ก็ ก็ใช่ครับ คือโดยส่วนใหญ่แล้วอะ ถ้าใหญ่ อยู่ในหมู่บ้านแบบปริมาณที่แบบตั้งแต่ 30 ไปจนถึง 100 เนี่ย อันเนี้ยค่อนข้างที่จะเอาเวลารวมตัวกันน่ะอาจจะเห็นคนน้อย ๆ เลย แล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบพูดคุยกันง่ายด้วยซ้ำไป เป็นเพราะว่า ยังไงอะ ในเรื่องของส่วนกลางเนาะ อันเนี้ยยังไงเราทุกคนน่ะก็อยากจะมีส่วนร่วม หรือว่าจำเป็นที่จะต้องเข้าร่วมด้วยซ้ำไป เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่าง ๆ รวมไปถึงงบประมาณต่าง ๆ อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งลูกบ้านแต่ละคนน่ะต่างมีส่วนช่วยในการตัดสินใจด้วย รวมไปถึงแบบ อย่างเช่น พวกแบบ เอ่อ พื้นฐานอย่าง รปภ. อะไรอย่างงี้เนาะ ก็ ก็แบบจะ จะได้รู้ด้วยว่าเรื่องราวในหมู่บ้านเราเป็นยังไง มีอะไรอัปเดตใหม่ไหม อะไรอย่างเงี้ย รวมไปถึงแบบ อย่างเช่นว่า ตอนที่เราไม่อยู่บ้านนาน ๆ บางทีถ้าเกิดว่ามีเพื่อนบ้าน อย่างเงี้ย รวมไปถึงแบบส่วนกลางดี รปภ. ดีอะ มันก็ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นใจว่า บ้านเราอะไม่น่าจะมีขโมยเข้ามาแน่นอน อะไรอย่างงี้ด้วยซ้ำไป เพราะฉะนั้นน่ะการเข้าร่วมทำความรู้จักกับคนน่ะ โดยเฉพาะที่เป็นหมู่บ้านจัดสรรในโครงการเดียวกัน อย่างเงี้ย เป็นเรื่องที่แบบแนะนำให้ ให้ควรจะทำเอาไว้เลยครับ
อืม อืม อืม อา อืม อืม อา แล้วอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าสมมุติเราทำแล้วเนาะ แล้วในอนาคตอะค่ะ อย่างเช่นแบบว่า ช่วงนี้เนาะ ก็จะมีแบบว่างานกิจกรรมแบบว่า จะเข้าแบบว่าคริสต์มาสปีใหม่แล้ว เออ อย่างเงี้ยเราควรที่จะซื้อของแบบว่ามาแจกให้เพื่อนบ้าน เพื่อแบบว่าสร้างความสัมพันธ์ แบบเนี้ยค่ะ คิดว่าเป็นเรื่องดีไหมคะ?
ก็คิด ว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับ เพราะว่าใน ในโอกาสสำคัญ อย่างเงี้ย บางทีแค่ซื้อของเล็ก ๆ น้อย ๆ อะ ราคาไม่ต้องมากก็ได้ แต่ว่าเรามอบให้ด้วยน้ำใจอะ เราก็จะทำให้เปิดโอกาสได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้น เผื่อบางทีบ้างใกล้เรืองเคียงกันอะ มีอะไรเร่งด่วนอะ อาจจะช่วยเหลือกันได้ด้วยซ้ำไป หรือบางทีแบบ บางทีคุณอาจจะเผลอลืม หรือขาดอะไรอย่างเงี้ย แล้วถ้าคุณรู้จักกับเขาอะ บางทีเราแค่ไปถามเขาอะ หยิบยืมอะ อา อย่างเช่น ถ้าเรื่องง่าย ๆ เนาะ อย่างในบ้านทั่วไปอะ เขาก็จะมี มักจะมีบันไดสูง อย่างเงี้ย แต่ตอนนั้นน่ะบ้านเราไม่มี อย่างเงี้ย เราไปขอหยิบยืมเขามาใช้ชั่วคราว เพื่อมาซ่อมไฟ มาอะไรพวกเนี้ย มันก็ทำได้เหมือนกัน ในเมื่อแบบเป็นเพื่อนบ้านกันแล้ว อะไรอย่างเงี้ย เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ อะ มันก็ มันก็แบบ เออ ยังไงอะ มันก็ได้รับความช่วยเหลือจากเขา มันก็โอเคมาก ๆ เหมือนกัน อะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็ทางที่ดีนะอย่าลืมแบบ เออ แวะซื้อของอะไรพวกเนี้ย ให้ ให้พวกส่วนกลางด้วย ให้พวก รปภ. ด้วย มันก็ถือเป็นน้ำใจของเรา อะไรประมาณนี้ ก็จะ ยังไงอะ ก็จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้อยู่ครับ
อืม อืม อา อืม อืม อา อย่างนี้นี่เอง เราจะลองเอา อ พวกนี้เนาะ ไปปรับใช้ดูว่า เออ เราจะ ควรที่จะแบบว่าซื้อของแบบไหน อะไรยังไง เออ แล้วมี ค เรื่องแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของไหมคะว่า ปกติแล้วอะค่ะ ส่วนมากที่ของที่เขาจะเอาให้เพื่อนบ้าน หรือว่าให้ รปภ. แบบเนี้ยค่ะ จะเป็นของประมาณไหน? หรือว่าเป็นแบบว่าของกิน หรือว่าขนม หรือว่าเป็นน้ำดื่ม อะไรอย่างนี้ดีอะคะ?
ก็ถ้าเกิดว่าเป็น เป็นเพื่อนบ้าน บ้านใกล้เรือนเคียงเราอะ จริง ๆ เราสามารถแบบทำอาหารไปให้เขาก็ได้ หรือไม่ก็เป็นพวกแบบของใช้เล็ก ๆ น้อย ๆ อะไรอย่างเงี้ย ที่แบบบางทีเรา เราก็จะไปซูเปอร์มาร์เก็ต อะไรอย่างงี้ ใช่ไหม แล้วเราก็ซื้อ บางทีเราเห็นอะไรนู่นนี่นั่น เราก็แบบ เออ ไป ซื้อไปให้เขา อย่างนี้ก็ได้ แนะนำว่าเป็นพวกของกินจะดีกว่าเนาะ เพราะว่ามัน บางทีมันสะดวกกว่าต่อการรับ อะไรอย่างเงี้ย เราไปถึงให้ทั้งส่วนกลาง ให้ทั้ง รปภ. อะไรอย่างเงี้ย ก็เหมือนกันอะครับ โดยเฉพาะทาง รปภ. เนี่ยแนะนำว่าอาจจะซื้อเป็นพวกน้ำ พวก เอ่อ ขนม นม เนย กาแฟ อะไรพวกเนี้ย เขาก็ยินดีรับไว้หมด รวมไปถึงแบบพวกกระทิงแดง อย่างนี้ก็ได้ มันถือเป็นของตอบแทนที่เป็นเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ให้กำลังใจเขาต่อการทำงาน อย่างเงี้ย แล้วเวลาที่แบบ ยังไงอะ บางทีเวลาเจอกันก็ทักทายกัน อะไรอย่างเงี้ย มันน่าจะช่วยให้เราสะดวกมากขึ้นด้วย หรือบางทีแบบเราลืมเอาบัตรเข้า เข้าหมู่บ้านมา อย่างเงี้ย ให้เรา เอ่อ เขาจำหน้าเราได้ เขาก็เปิดให้เราแล้ว มันแบบพูดคุยกันง่ายด้วย อะไรประมาณนั้นครับ
อืม ค่ะ อืม อืม อืม ค่ะ อืม แบบนี้นี่เอง อา ก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะ เพราะว่าเอาจริง ๆ แล้ว ถ้าเผื่อสมมุติแบบว่าเราอะพยายามที่จะให้เขาเห็นหน้าค่าตา หรือว่าให้เขารู้จักอะค่ะ บางทีเขาก็อยากจะให้การช่วยเหลือเราเนาะ บางทีแบบว่าเป็นการช่วยเหลือเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่มันก็ทำให้เราอะเกิดความสะดวกสบาย อ อืม แบบนี้เราต้องแบบว่า ลองไปเลือกดูพวกของใช้ พวกขนม หรือว่าพวกน้ำ อะไรอย่างนี้ไว้แล้ว เผื่อว่าวันไหนจะได้เจอแบบ รปภ. หรือว่าเจอเพื่อนบ้าน อา แล้วก็อาจจะแบบไปเรียนหัดทำแบบว่าพวกอาหาร หรือว่าอะไรอย่างงี้ด้วย เผื่อว่าจะได้ วันหลังก็จะได้แบบว่า อ่า แลกเปลี่ยนกันเนาะ อา แล้วอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าสมมุติแบบว่า เออ เราอยากจะให้แบบที่หมู่บ้านมีกิจกรรมที่แบบว่าให้ทุกคนน่ะค่ะทำร่วมกัน อย่างเงี้ย มันจะเป็นเรื่องดีไหมอะคะ? เราควรที่จะบอกนิติไหมว่า อย่างแบบปีใหม่ หรือว่าอย่างแบบเทศกาลอะไรต่าง ๆ อะค่ะ อยากให้มีการแบบว่า ในหมู่บ้านแบบ ช แบบ เออ ต จัดกิจกรรมกันขึ้นมา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ ใช่ครับ ก็สำหรับเรื่องนี้จริง ๆ แล้ว เราสามารถนำเสนอเข้าไปกับส่วนกลางได้ แล้วบางทีส่วนกลางอะเขาอาจจะถามความคิดเห็นส่วนรวมเนาะ ถ้าเกิดว่าทางความคิดเห็นส่วนรวมอะ เขาตอบตกลงว่าควรมี อะไรอย่างเงี้ย ก็น่าจะได้จัด แล้วก็ถามว่าเป็นเรื่องที่ดีไหม คือมันก็เป็นเรื่องที่ดีนั่นแหละครับ เพราะว่าลูกบ้านทุก ๆ คนเนาะก็จะได้มาพบปะหน้าตากันทำความคุ้นเคยกัน ไหน ๆ ก็อยู่หมู่บ้านเดียวกันแล้ว แถมของคุณน่ะบอกว่าเป็นโครงการเล็กเนาะ 30 กว่าหลัง เงี้ย ก็เชื่อว่าน่าจะทำความรู้จักกันได้ไม่ยากด้วย แล้วก็ เออ น่าจะมีความสนิทสนมขึ้น เวลามีปัญหาจุกจิกอะไรต่าง ๆ ก็น่าจะพูดคุยกันได้ง่าย ซึ่งถ้าให้เปรียบเทียบเนาะ ก็อย่างเช่น อ่า เรื่องง่าย ๆ เลย อย่างการจอดรถไว้ที่หน้าบ้าน อย่างเงี้ย ซึ่งอันเนี้ยคาดว่ามันเป็นปัญหาทุก ๆ บ้านจัดสรร แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนบ้านกันน่ะ เรารู้จักหน้าค่าตากัน บางทีคุยกันนิด ๆ หน่อย ๆ ว่า เออ บางทีบ้านเราอย่างเงี้ย มีแขกมาเยอะ ใช่ไหม แล้วมันก็ต้องใช้พื้นที่จอดรถค่อนข้างเยอะ อะไรอย่างเงี้ย ก็กลายเป็นว่าอาจจะไปขอหยิบยืมพื้นที่จอดหน้าบ้านเขาชั่วคราว ถ้าเกิดรู้จักกันเนี่ย เขาก็จะ เออ ก็โอเคเนาะ เพราะมันแป๊บเดียว อะไรอย่างเงี้ย มันก็จะพูดคุยกันง่าย แล้วก็ทำให้การใช้ชีวิตในหมู่บ้านน่ะ มัน มันมีความสุขมากขึ้นด้วยนะครับ
อืม ได้ค่ะ อืม อือ อืม โอ้โฮ เป็นเรื่องที่ดีเนาะ เอาจริง ๆ เราก็ลืมนึกถึงเรื่องการที่แบบว่า เรื่องจอดรถหน้าบ้านไปเลย เพราะว่าหมู่บ้านเราอะค่ะ ถ้าเกิดเป็นโซนของเราเนาะ เราก็เห็นแบบว่า บ้านแต่ละหลังอะค่ะ เขาก็จอดรถในแบบว่าที่ของตัวเองทั้งนั้นเลย ถ้าสมมุติแบบเพื่อนเรามา เราก็ต้องไปจอดแบบว่าหน้าบ้านเขา หรืออะไรอย่างเงี้ย ก็อาจจะแบบว่าเกิดปัญหากันได้ แต่ถ้าเผื่อสมมุติเราคอยแบบว่าเชื่อมโยงให้เพื่อนบ้านเนาะรู้จักกับเรา หรือว่ารู้จักแบบนิสัยใจคอของเราจริง ๆ ก็อาจจะทำให้ปัญหาตรงเนี้ยแบบว่าลดน้อยลงได้เนาะ เผื่อว่าจะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันได้ เพราะว่าเพื่อนเราก็นาน ๆ มาที อืม แล้วแบบ เนี้ยค่ะ นอกจากแบบว่างานเทศกาล หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอกาสที่เราจะเชื่อมต่อกับเพื่อนบ้าน อย่างเงี้ยค่ะ มันจะมีโอกาสไหนอีกไหมอะคะ?
ใช่ครับ ใช่ครับ เออ จริงแล้วไม่ ไม่ต้องมีโอกาสอะไรก็ได้เหมือนกันนะ จริง ๆ มันแค่ความสะดวกใจของเราก็ได้ อย่างเช่น วันเนี้ยอยู่ดี ๆ เรา เราไปข้างนอกมา แล้วเราไปซื้อของฝากเขาเลยอะมันก็ได้เหมือนกัน อันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับแบบว่า ความสะดวกทางใจของเรามากเหมือนกันก็ได้อะครับ คือจริง ๆ แล้วมันเป็นเรื่องของน้ำใจ อะไรอย่างเงี้ย บางทีเราให้เมื่อไรก็ได้ตามที่เราสะดวกใจ เพียงแต่ว่า เอ่อ ตามช่วงเทศกาลอะ มันจะเป็นโอกาสพิเศษมากกว่าที่จะทำความรู้จัก ที่เรา ให้เราเข้าหาได้แบบที่ ยังไงอะ มัน มันมี มันเปิดโอ เปิดโอกาสให้มากกว่า อะไรประมาณเนี้ย โดยที่แบบไม่ดูเคอะเขินเนาะ อย่างเช่น อยู่ดี ๆ นึกครึ้ม เราจะให้เขาเลย มันก็ดูแปลก ๆ ใช่ไหมล่ะ เพราะฉะนั้นงานเทศกาลอะ มันก็เลยดูเป็นโอกาสที่มันพิเศษมากกว่าวันปกติทั่วไปด้วยนะครับ ก็เลยแนะนำตามงานเทศกาลก็จะดีกว่า
อืม อา อืม ๆ อืม แบบนี้นี่เอง โอเคค่ะ ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ สำหรับคำแนะนำในวันนี้เนาะ เราก็ย้ายบ้านมาใหม่ด้วย บางทีก็คือทำให้รู้จักแบบว่าเพื่อนบ้านค่อนข้างยาก แล้วก็ตอนเนี้ยก็รู้สึกเหงามาก ๆ เลย เพราะว่าก็ 11 เดือนแล้ว ก็คือยังไม่ได้เจอกับใคร เดี๋ยวจะลองนำ อ คำแนะนำของคุณน่ะค่ะไปปรับใช้ดูในชีวิตประจำวันเนาะ เผื่อมันจะมีอะไรที่แบบว่าดีขึ้น แล้วก็ช่วยอะไรเราได้บ้าง ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ สำหรับคำแนะนำในวันนี้อะค่ะ
อืม ครับ ครับผม ยินดีมาก ๆ เลยครับ สวัสดีครับ